हाँ जी, बिल्कुल मतलब मैं ना आपकी इन सारी बातों से पूर्ण तरीक़े से सहमत हूँ, मेरा भी जो है बिल्कुल यही मानना है कि जब से ऐसी-ऐसी तकनीके आई हैं ना, तो काफ़ी आसान हो गए हैं काम जो पहले काफ़ी मुश्किल हुआ करते थे करने। जैसे उदाहरण देता हूँ, कि मेरे जो दादाजी हैं ना पहले वो जो हैं मतलब बैंकों की लाइन में जाकर लगा करते थे अ, पासबुक की एंट्री कराया करते थे। लेकिन अब तो आपको पता ही होगा कि ये तकनीक इस हद तक अ, सीमित हो गई है, कि हर बैंक ने जो है अपना एप बना दिया है, जिसके द्वारा ना अगर आपको कभी स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो घर बैठे ही आपके फोन पे ऑनलाइन आ जाती है पीडीएफ़ फॉर्म में। तो ये तकनीक जो है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं ना अ, मैं मानता हूँ एक तो समय जो हमारा पहले ज़्यादा ज़ाया होता था, वो नहीं होता है और कहीं भी अगर हमें चाहिए होती है ना इमीडिएट तो उसी दिन जो है हाथों-हाथ वो जो है स्टेटमेंट भी आ जाती है, तो इससे काफ़ी फायदा होता है हमारा।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैं आपकी इस
जी, और इसके साथ-साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा माफी चाहूँगा कि मैं आपकी बात को काटा। मैं ये कह रहा था कि एआई भी जो आया है ना आजकल मुझे इससे भी जो है काफ़ी अच्छी मतलब तकनीक लगती है मतलब ये, क्योंकि इससे इसके इस्तेमाल से ना कुछ भी जो है, कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हो जो हम पहले नहीं कर पाते थे। आपका क्या मानना है?
जी। बिल्कुल मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मुझे लगता है ना कि जो नई तकनीक है, वो हमारे जो भी ज़रूरी काम रहते हैं ना, उनको बहुत आसान बना देती है, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे काम करना हो हमें। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, इन तकनीक के वजह से ही हम वर्क फ्रॉम होम भी कर पाते हैं और कहीं न कहीं अपने परिवार के साथ भी समय बिता पाते हैं, क्योंकि पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत समय लगता था। लेकिन अब ना ये बहुत आसान हो गया, जैसे हम कुछ ही घंटों में ड पहुँच सकते हैं कहीं पे भी।
नहीं। अच्छा। हुँ। जी। अच्छा। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। बिल्कुल, ये तो है ही।
तो जी, बिल्कुल और मुझे लगता है ना कि तकनीक ने है ना, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उनके विकास के लिए काफ़ी कुछ ले आए हैं कि वो जैसे आपने एआई का कहा तो एआई के माध्यम से वो बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं पे भी समस्या हो, तो उन सका ना हल वहाँ ढूँढ़ सकते हैं, तो आपको और क्या मानना है कि हम बच्चों को और बड़े उम्र के लोगों को कैसे तकनीक के बारे और ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं?
हुँ। सही बात है। जी। हुँ।